Ma man hört gerade raus, dass du sehr also, du du hörst nicht nur die Musik, du willst das auch anscheinend sehr verstehen und, äh, guckst das auch aus so 'ner analytischen Perspektive raus.
J ja. Ja, doch, doch, das würde ich absolut so sagen. Ich das mache ich aber bei allem, was ich mache, weil ich bin sehr, ähm <snorts> like äh, ich ich ich habe das deutsche Wort vergessen für Scholar, äh, was das angeht, bin ich, einfach, mhm, der Gelehrte, I guess.
Ah, ich weiß, was du meinst, so n nicht 'n Professor, aber so 'n genau, ja, genau, genau.
Äh, das ist das imme das ist basically alles, was ich mache. So lebe ich mein Leben so 'n bisschen. Ich wenn ich was vor mir habe, dann untersuche ich das und gucke mir das genauer an, will auch tatsächlich verstehen, was es damit auf sich hat. Ne, das ist einfach so 'n Drang, da kann ich nicht ohne wenn ich ich bin nicht jemand, der sich berieseln lassen kann und daran Spaß hat quasi. Ich muss ich muss drüber nachdenken können.
Ah. Das erklärt vielleicht diesen Soundtrack äh, Affinität von dir, weil das wirklich so 'ne so 'n äh, so 'n so 'n fast schon fassbaren Hintergrund hat, bei viele Musik heutzutage ist ja einfach nur: Da gehen paar Produzenten in 'nen Raum und, ähm, drücken 'n paar Knöpfe, da singt jemand 'n bisschen was drüber und dann ist das, das und das das war's dann.
Mhm. Ja, absolut. <chuckles> Ja, 'n bisschen. <sighs> Die, ich ja, die vor allem die Popmusikindustrie momentan ist halt sehr generisch, was das alles angeht. Dementsprechend auch jetzt für mich wenig interessant, ja. <snorts>
Ja. Also, höre ich auch, so solche Sachen, so ja, so, ähm, Lieder, die so im Hype sind durch irgendwelche Instagram-Reels oder TikTok Videos, das ist auch gar nix für dich?
Mhm. Ja, genau so was. Ja, richtig so was. Ne genau genau das äh, ich kriege das mit, einfach weil ich, äh, in 'n paar Servern bin, wo halt Leute auch über so was reden und teilen, also, dass ich zumindest m nicht komplett, weißt du, hinterm Stein lebe, das angeht. Ich weiß so 'n bisschen was passiert, aber es ist halt wirklich nix, was ich jetzt sagen würde: „Oh, da setze ich mich jetzt hin und lasse das laufen.“ Ist so: „Hm, ne.“ <chuckles>
Ja. Auch nicht, wenn es um diese Edit-Videos geht? Es gibt ja diese Videos, wo zum Beispiel Filmszenen irgendwie zusammengeschnitten werden und dann irgendwie so 'ne Musik im Hintergrund ist. Das zieht dich dann aber auch nicht mehr an?
<chuckles> <chuckles> ich ich will ehrlich sein, davon habe ich 'n paar gesehen, weil sie mir geschickt wurden. Ah, das sind meistens auch nur die, die's nicht wirklich ernst meinen, sondern quasi einfach nur als Comedy zusammenschneiden. <chuckles> Ähm
Ah, okay, dieses, ähm, Postironische so, äh, die tun so einen auch richtig hart und so.
<chuckles> Ja, ja, doch. Doch, doch. <chuckles> Genau. Also es ist halt offensichtlich nur 'n Witz. Ja doch, dafür könnte ich mich 'n bisschen begeistern, weil da ist halt wieder 'n paar Ebenen dabei. Das ist aber wie gesagt da da ist es aber mehr der Witz dahinter, wo ich mich dann, ne, wenn man den versteht, was tatsächlich gemeint ist, dann denke ich: <chuckles> „Okay“. <chuckles>
Okay. Okay, interessant. Äh, normale Musik, du hast ja gesag au f wir nennen das jetzt normale Musik, aber hast du noch 'n paar Beispiele von denen, wo du sagst: „Okay, das ist jetzt nicht mein Forté, aber ich höre das schon gerne.“?
Jo. Mhm.